Wow. Iya pasti rasanya berat juga ya Kak, untuk dijalani ya Kak. Tapi, aku masih heeh, betul. Aku juga sebenernya masih penasaran nih. Kalau kamu tadi cerita, pastikan, eee, pusing gitu keadaannya, di mana kamu itu keperluan bertambah, tapi juga kamu pemasukannya enggak naik, gitu kan. Ya berarti Kakak, saat itu rasanya itu bener-bener bingung ya, kalau untuk reaksi pertamanya ya Kak. Nah kalau, untuk nih heeh. Nah, kalau untuk Kakak, ini bisa ceritain enggak sih, langkah-langkah konkret yang Kakak, ambil setelah itu seperti Kakak, jadi eee, apply, eee, pekerjaan baru, atau melamar pekerjaan baru, itu kira-kira, Kakak, kasih jeda untuk diri sendiri itu ada enggak, gitu atau Kakak, itu memang udah ada panggilan nih dari temen, misalkan gitu ada tawaran kerja baru, atau bagaimana Kak?
Iya. Soalnya kan kebutuhan makin bertambah kan. Mhm. Mhm. M bingung, Kak. Mhm mhm. Mhm mhm. Enggak sih Kak, aku waktu itu emang bener-bener daftar sendiri banget. Tapi kecuali yang kerja yang se di kantor sebelumnya itu aku di di apa, direkomendasiin temen kan, kayak referral gitu. Nah, tapi kalau yang kerjaan yang sekarang ini setelah pindah, itu aku bener-bener cari banget Kak, dari awal. Jadi, kayak dulu tuh aku balik kerja tuh aku langsung kayak buka laptop, cari kerja lewat LinkedIn, lewat mana-mana gitu loh Kak, peka pokoknya Kak aku mikir, "Sehari ini aku bisa, harus bisa apply pekerjaan deh, apa aja aku apply," gitu loh Kak. Kayak gitu, kayak, sehari itu bisa 50 aku Kak, ng-apply-nya Kak, enggak tahu. Karena kan karena kan kalau misalkan semakin gede kan, eee, aku tuh mikirnya semakin gede, kesempatan kita semakin besar gitu kan. Kayak gitu, itu aja Kak, dari yang aku tuh daftar berbulan-bulan yang bisa sampe 200 gitu loh Kak. Itu aja yang yang sampe interview, tahap interview cuman 3 Kak.
Aha. Baik. Oh. Aha. Wow. <chuckles> Bener bener. Wah. Heeh, betul. Wow. Wah, karena saking banyak dan mungkin persaingan, eee, ini kerja ya Kak, di lingkungan tersebut ya Kak. Tapi kalau aku juga heeh. Aku sebenernya juga masih penasaran kalau Kakak ini sendiri, pernah enggak sih di fase seperti capek, down atau bahkan ada potensi depresi, selama Kakak ini melamar. Kan pasti kan, butuh berhari-hari ya Kak, dan Kakak bilang juga habis pulang kerja aja langsung cari-cari lagi pekerjaan di LinkedIn. Nah, gimana itu saat itu keadaan mental Kakak?
Ap Iya iya. Iya. Terus kayak mhm. Eee, parah.